ああ、なかなかそのね、ルーティーンを崩さなくてバランス取るってのは難しいような感じするんですけれども。うーん、なんだろう、ま、外で食べないで、もう、家に呼ぶとか、うーん、ちょっと
ああ。 うーん。 はい。 あ、そっか、そうですね。だから出ていくと、ここで行ったり来たりで1時間は、やっぱり使いますからね。
うーん、かかるんで、ま、ちょっとね、片付けとかがあるから、ま、それだったら、その、あの、ケータリング利用するとか
うーん、そうです、ん。 うん。 ああ、そっか。そうですね。あ、私、おうちに来ていただくっていうのは、今までやったことなかったですね。あうん、あの、その、友達と、「じゃあ会いましょう」ってなった時に、いっつもなんかみんな、じゃあどこどこに行こうだったけど、別に自分で作らなくてもケータリング頼めばいいんです、ね。
うーん。はい。 はい。 あ、そうなんですね。うん。 うんうん。 そうですね。じゃあ、もう後片付けもね、簡単なので、ま、外食しているのとまあ、一緒のような一緒のようなっていうかね、ま、おんなじようなものだとは思ったりするんで、うーん。それそれだったらね、うーん。
そうですね。そう。う、パパパパッとね。 は、か変わらないですよね。うん、で、まあ、うん、ありですね。でそうですね。
ちょっとうん。
あ、それいいかも。で、や
うんうん、なんかいけそうな気がしますけども。
いけますね。で、多分、人のおうちに、ま、来るってなると、あんまりみんな夜ダラダラいたら悪いってゆう気持ちにもなりますしね、なんか。うん。
はい。 あ、なりますよね。あの、よくね、あん、それこそごがくご家族の方がいらしたらね、ん、「もう、ちょっと、あ、旦那さん帰ってくるんで、あ、そろそろ帰ろうかな」みたいなね。
はい、うん。 そう、あ、そこでプレッシャーちょっとかけてもらってね、その日だけちょっと、くじとかくじはんまでに帰ってきてとか言って、そう。あ
<laughs>「早く帰ってきて」と。「帰ってきて！」<laughs> それもいいかもしれ、ですね。
私、ちょっとそれでやってみようと思います。すると 早く寝れますよね。そんなにずらさなくても10時までには寝れそうですよ。
うーん。